มีค่ะ เพราะว่าเพื่อนที่เรียน ป.6 ด้วยกัน จบด้วยกัน ก็คือเป็นญาติบ้านข้าง ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเสาร์อาทิตย์ ก็มาเล่นเกมด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย ไปไหนก็แบบไปเที่ยว ก็ไปด้วยกันได้ ก็อย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนสนิทอยู่ 2 คน อะไรอย่างงี้ ก็โอเคนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม เออ เออ เหมือนพอเขามีเพื่อน เขาก็มีสังคม มันก็จะแบบไม่ค่อยกดดันเท่าไร อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ? อืม ดีเลยค่ะ โอ้โฮ โชคดีจังเลยที่ ค่ะ
อือ ๆ ใช่ ใช่ ใช่ อืม แต่ แต่สมัยเรียนเป็นไงคะ? เออ สมัยเรียนคุณเคยเป็นไหมอะ แบบ อ โดนกดดันเรื่องเรียน หรืออะไรแบบนี้ไหมคะ? มี มีประสบการณ์ไหม? เล่ามาหน่อยสิ
อืม มีค่ะ ถ้าตอนเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่า เหมือนด้วย ด้วย ด้วยระบบการเรียนที่ไทยอะ มันจะมีห้องเก่ง ห้องไม่เก่ง อย่างเงี้ย แล้วเราก็จะรู้สึกกดดันมาก ยิ่งช่วงเวลาที่ อือ สอบต่าง ๆ อย่างเงี้ย โอ้โฮ ถ้าเรา คือต้องบอกก่อนว่า ระบบโรงเรียนเราอะ คือมันจะมีห้องเก่งห้องคิง ซึ่งก็คือจะมีแค่ห้อง 1 กับห้อง 2 ใช่ไหมคะ ที่เป็นห้องคิง แล้วคือจากห้อง 3 ถึงห้อง 9 อะ จะเป็นระบบคละ เออ แต่เราอะดันไปอยู่ห้อง 9 เลยไงคะ แล้วคือพอ อ่า แล้วพอมันดูว่า ห้อง 1 ห้อง 2 อะ เป็นเด็กเก่ง พอเราไปอยู่ห้องสุดท้ายอะ มันก็ดูเหมือนว่า อือ เราอะ เอ๊ะ พาลเพื่อนหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะกดดันเหมือนกัน อย่างเงี้ยค่ะ อืม แต่จริง ๆ อะ แต่จริง ๆ แล้ว อะ เขาไม่ได้ เขาไม่ได้คละ ไม่ได้แบบว่าตามลำดับ หนึ่งถึงเก้า นะ คือเขาแค่เอาห้องคิงแค่ 2 ห้อง แล้วก็ สามถึงเก้า เนี่ย ก็คือเป็นคละกันเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เออ ๆ อืม ๆ อืม ใช่ ๆ <laughs> อะฮะ อืม อา เป็นไงอะ? อะฮะ อะฮะ อะฮะ อา อืม อืม อืม โอ้ เป็นไง? อา แล้วห้อง 9 นี่แบบ <laughs> ใช่ไหม? <chuckles> อือ เออ เหมือน เออ ๆ เข้าใจ ๆ <laughs> อืม เออ อ๋อ แต่ แต่มันเป็นความรู้สึกอย่างงั้นจริง ๆ นะ เพราะว่าคนก็เข้าใจอย่างงั้นจริง ๆ นะ เฮ้ย ห้อง เก้า ห้องโหล่เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย ใช่เปล่า มันทำให้เด็กรู้สึกไม่ดี
อือ ใช่ เออ ใช่ แต่คนก็คือเข้าใจไปแล้ว อืม ค่ะ มันก็ ความกดดันก็จะมาอยู่ที่เราว่า อุ๊ย ตายแล้ว นี่เราต้อง เราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ ก็เลย
เออ ใช่ อืม เออ ๆ ๆ ใช่ ใช่ เฮ้ย สมัยก่อนไม่รู้ทันไหมนะ แบบว่าเกรดครูจะประกาศใน ในบอร์ดไหม แบบได้ลำดับ หนึ่ง สอง สาม เนี่ย สมัยนั้นประกาศนะ เออ เออ <chuckles>
อือฮึ ใช่ ประกาศค่ะ ประกาศ ครูนี่ก็คือแบบว่าวันที่ อ่า เขาเรียกอะไรอะ เวลา เวลาหลังจากสอบ เขาก็จะมีวันที่มารับสมุดพก ใช่ไหมคะ มารับเกรดอะ ก็คือจะเรียกชื่อเลยค่ะ ที่ 1 ยันที่สุดท้ายอะ คือไม่ได้แบบเป็นความลับ เลย ก็คือรู้หมดว่าใครที่เท่าไร อะไรอย่างเงี้ย อือ ซึ่งมันก็
อืม ๆ อา ๆ ใช่ เออ <laughs> <chuckles> อืม อืม แล้วแบบนี้มันดีไหม? มันดีกับเด็กไหม? คิดว่ากดดันให้เรียนดีขึ้นไหม? หรือมันทำให้อายเพื่อนเปล่า? คิดไหม?
เราว่า ไม่มีนะ เราว่า ใช่ มัน มันกดดันให้อายด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ พอ คือด้วยความที่เป็นเด็กตอนนั้นน่ะ เราก็เหมือนเขาว่ายังไง ก็ว่ากันน่ะ เหมือนก็เหมือนเขาบอกว่า อา เรา เราโง่ ก็คือโง่ เขาฉลาด ก็คือฉลาด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราเริ่มโตขึ้นน่ะเราก็รู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลย การที่จะเอามาตรฐานเดียว มาวัดกับเด็กทุกคน ซึ่ง มันวัดไม่ได้ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ จริงด้วย แล้วก็เหมือนก็เลยรู้สึกว่า เออ ตอนเรียนสมัยมัธยม หรือประถมเนี่ย ก็ค่อนข้างจะกดดัน ในเรื่องที่พยายามอยากจะ อา ถึงต่อให้ไม่ได้ที่ หนึ่ง ก็อยากให้อยู่ในระดับที่เลขตัวเดียว อะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้แบบ เออ พ่อแม่ภูมิใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
อืม อือ ๆ เออ ๆ <laughs> เออ ๆ อืม ใช่ ๆ เนาะ เออ ๆ มันวัดไม่ได้ใช่ไหม? เออ ๆ เราอาจจะเก่งอย่างอื่น ใช่เปล่า? อืม อืม ๆ อือ ๆ ๆ อา ๆ เออ อืม ๆ อา เออ ๆ แล้ว ส เออ ๆ แล้วสมัยไหนแบบ สมัยนั้นต้องแบบ ต้อง ต้องไปเรียนพิเศษ อะไรอย่างงี้ไหมคะ? หลังเลิกเรียนต้องไปเรียนพิเศษ อย่างงี้ไหม?
อือ